Gets ko naman no'n, na hindi nga nun siya araw-araw, siguro nung ano masasabi kong araw-araw no'ng mga, nung mga fresh pa 'no, no'ng pagkawala nila sa sa buhay natin na talaga naman parang wala ka ng ibang isipin kundi yung alam mo yun, "ah, nung mga araw na 'to, ganon lang," yung talaga maalala mo siya talaga araw-araw pero nga, yun nga, pag naka-move on ka na din kasi ano, hindi naman sa sinasabing nakalimutan mo na sila, dahil may araw na hindi mo sila inisip pero maganda yun na ako ganiyan din, tinatan natatandaan ko at hindi nabubura sa isipan ko lalo na yung mga importanteng lessons talaga ano. 'Tsaka yung mga karakter nila na talagang tumatak na sa isip natin na alam natin, "ah ganito sila dati," 'di ba, may mga ganon?
<chuckles> Mm. <chuckles> Totoo, yung pag-uugali nila or personality nila. Oo, ah
Yan oo, o kaya mga one day maiisip mo ay pag gan'to nga eksena ang sasabihin ni ganito ganiyan, 'di ba mga ganun?
<laughs> May mga napapanood akong mga ganun sa ano, sa social media nakakatuwa yung mga sinasabi ng mga matatanda, ganun naman talaga yung mga linyahan minsan 'di ba? <laughs> We mer.
<laughs> <laughs> 'Yung tipong mga one liner na, ay sige, ano yan, ano yan?
Ay sorry. Oo, yung mga one liner na ano, um, ano ba yung sinasabi, "tanghali na, di ka pa bumabangon," mga ganon. Parang hindi ka naman intsik, yung mga gan ewan ko ba ano mga pinagsasabi nila minsan.
<laughs> Kase pangkaraniwan gano'n, oo, yun.
Parang hindi ka naman intsik, yung mga gan ewan ko ba ano mga pinagsasabi nila minsan. <laughs> Ano meron ka bang ano, pinaka yu kumbaga sa mga lesson sa natutunan mo do'n sa sa lola mo or sa iba mong mahal sa buhay na pumanaw, ano yung pinaka kumbaga naalala mo?
<laughs> Totoo yan.